Какая концовка фильма оставила тебя в раздумьях?
Ой, я вообще обожаю фильмы, которые заставляют задуматься, вот, и в раздумьях. И вот, конечно
Да, это прям кайф, когда можно подумать ещё день, 2, неделю, месяц. Это кайф.
да или когда какая-нибудь там открытая концовка, и можно просто подумать об этом, что там дальше надумать себе. Есть у меня, да, 1 такой фильм, который мне очень н нравится. Я его до сих пор пересматриваю, кстати, периодически раз, может, в год.
Мгм. Ну давай, давай, расскажи, что с з название, я хочу название.
Этот фильм называется "Начало." "Начало", с которое снял Кристофер Нолан. <chuckles>
Что это за фильм? Так, начинай. Шикарный режиссер.
Да, я согласен полностью. Да и, э, фильмы у него оправданы. И вот, э, 1 фильм, который у меня был с него- это "Начало". Замечательный, считаю, фильм, притом с замечательным актерским составом. Вот. Это ДиКаприо. Вот. И, честно, вот кроме ДиКаприо остальных имен не помню. Вот.
Мгм. Согласен, согласен. Ну, ты помнишь, что они шикарно играли- это главное, это суть актёра.
Да. Да и, да, и популярные, и шикарно играли. Вот. И каждый идеально в роль вписывался. Вот. И просто и фильм вообще, э, шел интересный, и оставлял кучу вопросов, вот, и моментов задуматься. С притом с еще замечательным музыкальным сопровождением, которое слушаешь и не можешь оторваться. И которое я даже просто добавляю себе в плейлист, просто в обычный день слушать эту музыку из фильма.